Oui, ben, je vois. Du coup, on peut dire que tu as que ce qui t'a soutenu le plus, c'était ta propre motivation à toi, ta ta volonté à toi de vivre plus d'aventures, et de et de te débarrasser de ce satané cancer qui t'a soute et c'est ça qui t'a soutenu, c'est ta mentalité en béton.
Mais de toute façon aussi ce qui se passe bon, n'oublie pas on est quand même on est toujours en rémission, il y a pas encore eu de cure, heu, pour le cancer donc il est toujours là il est latent, heu, mais il est certain que si tu vis ta vie comme tu le veux, je pense que ça doit quand même influencer le corps et et le et l'esprit quoi, finalement, parce que si tu fais des choses qui ne te plaisent pas, heu, ou que tu te prives de de choses, je pense que ça influe heu, influence le corps et et l'esprit, enfin c'est ce que je pense, hein.
Oui, oui, ça, c'est sûr. Oui. Oui, je suis totalement d'accord. Wouah! Ben franchement, merci pour ça, c'était vraiment très très intéressant et j'ai adoré que tu me partages, heu, ta ta façon de voir la le monde et heu, t et ton petit passage de vie, j'ai adoré. Merci beaucoup pour ça.
Mmh. <chuckles> Mais oui, ben écoute, heu, je te dis, dans la vie, il faut, hem, comment est-ce qu'on dit? Tu il il te rama attends, mais tu tu vas avoir un problème, il faut toujours essayer de le tourner en
en positif, quoi. Heu, bon, c'est c'est pas toujours facile, hein, parce que, quand on m'a annoncé que j'avais le cancer, c'est comme si on m'avait lancé, heu, 3 t de briques sur la sur la tête. Parce qu'en plus, bon, je suis fumeuse, donc j'ai toujours cru que j'allais avoir le cancer du poumon. Eh ben, pas du tout, <chuckles> donc cancer du sein, mais bon, voilà, c'est comme ça, donc je pense que si tu
Oui. Non. Oui. Ah! Mmh. Bah
si tu positives, hem, essayer de te remotiver, c'est un travail sur soi, bien sûr, mais je pense que ça aide, heu, à se maintenir en en bonne santé. Enfin, c'est ce que je pense.
Ça c'est sûr. Wouah! Bah merci pour, heu, pour ces doux conseils que je prendrai au pied de la lettre. <chuckles>
<laughs> Oui, mais enfin, peut être que toi, tu n'as pas encore eu de de gros gros problèmes.
<chuckles> Heu, pas pas encore, pas aussi impo impo impo -imposant que les tiens. Mais bon, ils vont sûrement arriver, ou je ou je peux essayer de voir les petits problèmes qui arrivent non, je je l'espère pas non plus. <chuckles> Mais les petits soucis, je peux essayer de les voir autrement, du coup, parce que tu es un super bon exemple, et c'est très motivant, en fait, de t'avoir écouté.
Bah je te souhaite que non, je te souhaite que non, hein. <laughs> Et bien, merci merci.
Merci à toi!
Merci, à bientôt.